Мгм. Да. Но ты знаешь, на самом деле, вот, как я говорю, что уже ну там обычно я при придумаю уже там на 3 дня, с то есть вот этот мыслительный процесс вот прям жёсткий, э. Думаю, а может быть рецептом попроще найду, вот что-то такое. И, в общем, на 3 дня наготовишь, потом вот опять, да, то есть вот это. И на самом деле это уже длится ну достаточно долго, да, то есть это где-то, ну в течение, может быть, там, от, э, 5 до 8 лет, и то есть вот это вот постоянно, да, вот процесс, если честно. Я уже я говорю, иногда задаюсь вопросом просто, почему людям надо есть? Ну вот как-то всё-таки, если б й э, мы б там питались, теоретически было бы намного проще просто, то есть уже, просто с этой едой я уже запарилась, честно. Вот, э, на самом деле уже не могу, ну там к розетке подключиться и, в общем-то, попитаться, да, но а тут приходится постоянно есть, э, понимаешь, вот проблема в этом. Да. Да.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. <chuckles> <laughs> <laughs> Ну, слушай. <chuckles> Ну да, я понимаю, конечно, это утомляет. А твой вот партнёр, например, он, получается, не любит готовить или он как бы занят какой-то каким-то другим делом?
Мгм. Да. Ага. Мгм.